อืม ทำไมล่ะคะ?
สายเปย์ สายเปย์ <chuckles>
อื้อฮือ เลิศเลย เราฟังไปแล้วก็ยิ้มตาม หุบยิ้มไม่ได้เลยอะค่ะ โอ้โฮ ก็เป็น ประสบ การณ์ที่เรามองว่า ฟังแล้วมันน่าจดจำอะ แล้วเป็นประสบการณ์พิเศษที่แบบมันไม่ ค ไม่มีเรื่องอันตรายหรือไม่มีสัญญาณอะไรให้เอะใจเลยเนาะ เพราะฟังดูแล้วก็มีความค่อนข้างปลอดภัย แล้วเขาก็สุภาพและให้เกียรติด้วย ถูกไหมคะ?
ใช่ โอ๊ย ค่ะ ใช่ค่ะ จะบอกว่า ไม่มีการแตะเนื้อต้องตัวเราใด ๆ เลยนะคะ แล้วก็ไม่มีคำพูดไหนที่แบบว่าส่อเสียดแบบไปเชิงด้านไม่ดีเลย ก็คือเขาเป็นคนน่ารักแล้วก็แบบ เออ ก็ชวนคุยกันแบบเรื่องทั่ว ๆ ไปหรือเรื่องกิจวัตรของเราหรือของเขา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างน่ารัก เป็น เขาเรียกมิตรภาพที่ดีเลยอะค่ะ แล้ว ย ขนาดวันที่เราจะกลับบ้าน เงี้ยค่ะ เขาอะยังแบบว่าซื้อขนมเป็น กล่อง ๆ ของฝาก อย่างเงี้ยค่ะ เออ แล้วก็ไปส่งเราที่แอร์พอร์ต ด้วยนะ ที่สนามบินน่ะ อืม น่ารักมาก ๆ
อืม อืม ค่ะ อืม แล้ว โอ้โฮ ฟังแล้วดู น่ารัก มาก ๆ แล้วทุกวันนี้ ยังติดต่อกับเขาอยู่ไหมคะ?